Paano ka nagsasabing "hindi" ng hindi nakakasakit?
Ayan. So actually na no'ng sa tanong na 'yan naalala ko 'yong ano 'yong dati kong trabaho. Sa dati ko kasing trabaho is talagang tanggap ako ng tanggap ng kahit naman hindi na kasama sa job description ko 'yong bagay na 'yon. Dumating sa point na humawak ako ng tatlong trabaho, tapos 'yong is 'yong sahod ko na 'yon pang-isa lang. Oo kasi nakulangan kami ng empleyado. Pero hindi ko naisip na puwede pa lang magsabi ng hindi, 'di ba? Kahit na in a good way 'di ba. Oo ng hindi nakakasakit. Ako kasi, parang iniisip ko, eh, baka bawal magsabi ay baka, baka magalit sila 'pag mag-hindi ako. So, hindi ko siya naisip dati kaya ng mm, kaya ang na-realize ko. Paano ba nga ba magsasabi ng hindi sa ibang tao ng hindi nakakasakit? So, siguro ang unang-una, um, ano 'to sabihin ko 'to ng mahinahon at may respeto. Hindi agad 'yong sasabihing "hindi ko kaya, hindi ko pwe hindi ko puwedeng gawin" 'yan. Kasi kapag gano'n agad parang rude 'yong dating. So, puwede puwedeng sabihin 'yong ginagawa ko is gusto ko sanang tumulong pero baka hindi ko guma magawa ng maayos ngayon. So, 'yan 'yong mga hindi hindi hindi siya diretso. Puwede ding "pasensya na may nauna kasi akong gagawin". So mga ganyan na hindi diretsong hindi agad na "ayoko hindi ko gagawin". Kumbaga kasi 'pag gano'n parang medyo nakakasakit, eh, hindi mo ine-explain kung ano 'yong reason bakit ka nagsasabi ng hindi, ayan. Tap mm. Tapos oo.
Mm. Ah, gano'n ba? Okey. Ang dami naman 'non. Mm. Oo nga naman. Mm. Oo nga naman. Hmm, okey. Mm. Ay tama naman, maganda 'yan. Mm. Ay oo nga naman, maganda rin, mm. Mm. Oo nga naman. Mm. Totoo nga naman. Alam mo maganda rin yung ano mo yung istilo mo kung paano ka magsasabi ng "hindi" na hindi nakakasakit di ba? May respeto yung ginagawa mo at tsaka yung, um, kumbaga parang sa pagkakasabi mo, eh, napaka-polite ng iyong way yan. Pero siyempre may mga panahon talaga na may makukulit di ba? So, ba pano yung mga makukulit? Paano yung sitwasyon na ginagawa mo diyaan? Anong paraan para hindi pa rin sila maka masaktan sa pag "hindi" mo?
Mhm. Ayan. <chuckles> Totoo. Oo. 'Pag siguro sa 'pag makukulit na talagang nasabi mo na 'yong dahilan, nasabi mo na 'yong reason mo 'di ba, nasabi mo nang maayos pero talagang pinipilit nila 'yong bagay na 'yon. Kapag gano'n siguro mag-se-set na 'ko ng boundaries, sa pagitan niya at sa pagitan ko na, "Ay hindi hindi puwedeng laging kung gusto mo is gusto mo lang." Kailangan isa-isip mo din 'yong, ano ba 'yong, magagawa nito sa'kin ano ba 'yung epekto nito sa'kin, 'di ba? Kapag may mas priority ako na gagawin hin maka makakahindi talaga ako sa'yo at dapat mo 'yong i-respeto para respetuhin din kita, ganun. Kapag ganun na, pinipilit niya parang feeling ko, "Ay wala na siyang respeto sa'kin at sa mga desisyon ko." Kaya kina-cut-off ko na, 'yun 'yung mga ginagawa ko, mm.
Mm. Okey. Mm. Hmm. Ay okey. Oo nga. Mm nga naman, tama. Mm. Galing, oo. Mm. Okey Mm, maganda yan na nabanggit mo 'yung boundaries na talaga naman na kailangan mo din talagang, ah, i-set 'yan para naman hindi umabuso dahil nga, ah, kung kinukulit ka na. Pero magbigay ka naman ng sitwasyon na kung saan meron talagang, ah, kailangan mong tumanggi pero, ayun nga ayaw mong masaktan 'yung feelings 'nung kausap mo, katrabaho mo, o kapamilya mo, ano 'yung ginawa mo?
Oo. Oo. Mm. Eto, meron kasi 'to sa trabaho ko ganyan, meron akong ka ka-ano kaibigan ko na rin siya tapos ka-workmate ko siya. Kumbaga kasama ko siya sa trabaho. May inaano siya sa akin na, puwede ko bang gawin mo itong ano, puwede mo ba gawin 'tong proyekto na 'to? Yung project na ginagawa ko, parang ganon. Kasi, hindi niya daw alam gawin. Pero, sa kanya nakatoka yung proyekto na 'yon, ah. Ang ginawa ko, sabi ko, hindi ko kaya yung buong project pero puwede akong tumulong sa maliliit na parts. Hindi kasi puwedeng ako yung gagawa. Kumbaga, hinindian ko siya sa part na hindi ko siya pwe ang gusto niya kasi buong proyekto ako gagawa. Hindi naman kasi puwede 'yon mm. At saka yung tsaka yung credit no'n sa kanya rin, eh. Parang, nakakaano din naman, 'di ba? Puwede ko siyang tulungan kung paano niya gawin. 'Yon yung sinabi ko sa kanya. Hindi ko puwede o hindi ko kayang gawin yung buong project na 'yan pero puwede akong tumulong sa ibang mga parte ng project, ganyan. Para mas mapadali siya. At least, siya din at siya din yung gagawa para kapag ni-report niya 'yon, alam niya kung paano niya ginawa, 'di ba? So oo, ang gina mm.
Okey. Mm. Mm. Okey. Oo. Hmm. Mm. Napakahirap naman nun 'pag ganoon. Mm. Mhm. Mm. Oo nga. Tama naman. Maganda yung ano mo, yung, um, pag-iisip mo, ah, napakalawak ng pag-iisip mo para, ah, magkaroon ka ng reason na matanggihan yung kanyang ino-offer. Oo at, ah, binigyan mo ah, binigyan mo siya ng idea na pwede mo siyang tulungan, di ba? Pero, hindi hindi naman in total na buong project, eh, tatapusin mo para sa kanya. And napaka swerte naman niya, di ba? <chuckles> 'Pag ganoon at mm. Oo nga, at ang pagod mo, yung pagod mo pati, ah, dapat yan i-count mo rin yan, eh, di ba? Sa hinihiling niya kaya, kailangan mo talaga na tanggihan. Bigyan na lang siya ng idea kung paano bigyan ng o paano matapos yung project. Eh, paano naman sa kaibigan? Yan. Paano ang ginagawa mo? Siyempre iba ang level ng kaibigan, di ba?
Oo, salamat. Mm. Oo. Ayan. Oo. <chuckles> Oo, totoo. Tsaka time consuming. 'Di ba? Oo, totoo. Ayan. Oo. Mm. Kapag kaibigan naman is eto na, may mga pagkakataon na lalo na kapag pinansyal. Eto, kasi mahirap mag nagpautang kasi ako dati, sabi niya, pautang naman tapos ganto ko babayaran. Gantong gantong araw ko babayaran. Ako naman, hindi naman ako mapera, sakto lang naman yung income na nakukuha ko. So, kailangan ko pa din yung pera 'yon pera na 'yon. Pero, sinabi ko kasi sa kanya noong una na, 'pag gantong araw mo kasi, siya nagsabi mismo gantong araw niya ibibigay, sa petsa na 'to. Kaya, sabi ko sa kanya, kapag gantong araw mong binigay kasi ikaw mismo nagsabi, aasahan ko 'yan, ha kasi, wala din akong mapaghi mapapaghihiraman kapag ako naman yung nawalan. So, ganyan. Dumating sap mm, ayun hindi. <chuckles> Hindi niya na ano, hindi niya nabalik. Ang siste pa, hindi niya na nga nabalik yung pagkakautang, gusto pang umutang, ulit. Ayun. Mm. Kaya <chuckles>
Mm. Hmm, okey. Mm. Okey. Mm. Mhm. Naibalik ba niya? Hala! Mm. Ay! Hmm, sumosobra naman. Oo, medyo parang mhm, umaabuso naman 'pag ganyan. Mm. Anong ginawa mo?
Ayun. Totoo. Kaya ayan. Kaya ang ginawa ko naman, eto na yung pagsasabi ng hindi. Sinasabi ko sa kanya na ano, ng hindi puwede, eh, hindi nako hindi ko na siya puwedeng gawin kasi gawa ng hindi naman din wala din akong mapagkukunan ng pera at saka ina 'yon. Actually, sinabi ko sa kanya na ina actually, inaasahan ko nga din yung ano mo, yung yung kabayaran mo sa petsa na gan'to, sa araw na ganto, kaso nga lang, sabi mo, hindi mo mababayaran kasi gipit ka pa. Paano mo mababayaran yung uutangin mo pa ngayon, 'di ba? Kung yung una nga, eh, hindi mo hindi mo siya naiba nabayaran, sabi ko. Pero hindi pa galit yung pagsasabi ko sa kanya para, alam mo yun, maintindihan niya pa rin. Pero kasi, may mga tao na depende 'yon, eh, sa tao kung malawak yung pang-unawa nila para maintindihan nila yung bagay na ganon. Pero sa, siste ng kanya, hindi ko lang alam kung naunawaan niya ba 'yon kasi, hindi na siya nag-message pagkatapos no'n at hanggang ngayon, hindi niya na pa hindi pa niya nabayaran.
Mm. Mm. Tama naman, oo. Mm. Tama naman. Oo nga. Mm. Okey. Oo naman. Nakakalungkot naman yang ganyang klaseng sitwasyon. Eh, nagpahiram ka na nga tapos, uutang pa ulit tapos, ngayon hindi ka na mini-message, ayun. Nakaka nakakalungkot naman ang nangyari sa pagpapautang mo sa kaibigan mo. Eh mm.
Oo. Oo. <chuckles> Ayan, oo. Parang oo. Mm. Parang ayan. Sige. <chuckles>
Oo, bale kasi ano, eh, syempre yung mga naranasan mo kumbaga, um, kaya ka natuto rin na magsabi ng hindi, base din sa mga naranasan mo, 'di ba? Pero ano yung parang epektibong way mo, para mag-set ng boundaries sa pamilya, kakilala, kaibigan at sa trabaho, 'yan?
Oo. Mm, oo. Para sa'kin manindigan dapat ako sa mga eto 'yong ginagawa ko, eh, naninindigan ako sa mga desisyon ko na pagsasabi ng hindi. Kasi para sa'kin hindi ko kailangang maguilty kapag tumatanggi ako, kasi ang mahalaga naman dito sinabi ko 'to ng may respeto at sinabi ko 'yong dahilan, 'di ba? Minsan kasi kaya ako dati ito sa mga dati kong experience. Kaya nahihirapan akong magsabi ng hindi is nagui guilty ako, iniisip ko 'yong ibang tao. Sabi ko baka masaktan 'yong iba kapag nag hindi kapag ano, 'pag nag hindi ako kaya, oo lang ako ng oo dati. Tanggap lang ako ng tanggap, kahit anong pasuyo gawa lang ako ng gawa, hindi ako marunong maghindi. In the end, ako din 'yong nahihirapan. So, wala din naman tutulong sa'kin, mm. Hindi rin naman puwede na kapag ako na 'yong humingi ng tulong hindi naman sila kaya nilang makapag hindi, 'di ba? Tapos ako, hindi ko kaya makapag hindi parang ang unfair naman no'n kaya doon na, mm.
Mm. Okey. Mm. Mm. Oo nga naman. Talaga naman. Mm. Mm. Tama din yung naisip mo, ha, oo. Pero nung nagset ka na ba ng boundaries naging epektibo ba talaga?
Ayan, oo, naging epektibo talaga siya, ayan. 'Yong pagbabago niya para sa 'kin is naging kalmado 'yong isip ko, hindi ko na iniisip 'yong iisipin ng iba, tapos ano, ah, mas maging maaliwalas 'yong pakiramdam ko kasi hindi na 'ko nahihirapan gawa ng 'yong trabaho ko ngayon is kung ano lang din 'yong trabaho ko hindi na kailangan ng, oo lang ng oo ako para magkaro'n ako ng ibang trabaho pero hindi naman ako nababayaran, hindi naman ako na nagte-take ng credit. So ang nga nangyayari ngayon, mas maaliwalas, mas maayos 'yung buhay, mas mahal ko na 'yong sa mm.
Mm, ano 'yung pagbabago? Mm. Okey. Mm. Mm. Mas maigi naman nga kung ganiyan 'yung nararamdaman mo, pero 'yung bang, ang importante ba talaga sa 'yo 'yung hindi masaktan yung damdamin nila, tapos eh, ah, nagseset ka ng boundaries, tapos meron bang panahon na para bang yung boundaries na 'yun eh mawawala rin?
Totoo. Mm, sa akin naman importante talaga na nagse-set talaga ng boundaries, lalo na kahit kahit close mo 'yan eh. Kasi hindi mo rin masasabi kahit close mo 'yan kahit actually kahit pamilya kailangan mo din mag-set ng boundaries depende sa sitwasyon. At sa akin siguro puwede siyang mabago depende kung maibabalik mo 'yung tiwala. Pero kasi parang parang ano siya eh nabasag na pinggan o plato ganyan. Kahit ano mo siya idikit-dikit mo siya, ah, di dikitan mo ng pandikit ayan puwede pang mabuo pero may lamat na. Hindi mo na siya maico-complete oo, mm.
Mm. Mm. Okey. Mm. Ay 'yun nga, oo. Mm. Mm. Nakikita mo 'yung dati na may naalala ka pa rin kahit medyo matagal na.
Ayan mm. Kumbaga maaalala mo at maalala mo pa rin na, "Ay baka puwede niyang gawin." O kaya kapag nasanay na siya mm totoo. 'Tsaka 'tsaka 'yung tiwala ko sa kanya hindi na ganon ka 100% na maibabalik.
Mm. Mm, may takot ka na na nararamdaman kapag ganoon, okey. <clicks tongue> Ay oh, mga ilang percent na lang?
<chuckles> Siguro mga 50 Kalahati na lang oo kalahati na lang.
<laughs> Ayun, kasi nga nagkaroon na ng ano ng um, history kumbaga sabihin natin na, um, meron na siyang nagawa na ng pang-aabuso kaya ganoon okey. Mm. Ala
Oo. Oo, 'yan, pero at least 50 'no, hindi 0 talaga.
Oo naman, at least may pag-asa pa siya 'di ba 'no sa pagkaka ah paliwanag mong 50-50 Pero eto siyempre di ba ang ang kultura ng mga Pilipino, meron diyan nahihiya talaga magsabi ng hindi 'no. So sa tingin mo ano 'yung mga pagkakaiba-iba ng, ah sa kultura natin ah pagdating sa mga halimbawa, 'yung nahihiya tapos 'yung may utang na loob, tapos 'yung pakikis pakikisama dahil matagal ng kaibigan, matalik na kaibigan. So paano mo naman haharapin na, tanggihan sila ng may respeto?
Mm, ayan oo. <chuckles> Oo. Mm. Mm. Puwede naman talagang actually normal talaga na mahihiya tayo, magi-guilty tayo kasi nga gawa ng, ah, matagal na 'yong pinagsamahan niyo 'di ba? Minsan nakatulong na din siya sa'yo, pero depende 'yon sa ano, eh, sa pagkakataon na kung ano ba 'yong request nila para sa'yo. Pero kung sa tingin mo mada-damage ka do'n sa request na 'yon, mag hindi ka na lang kahit na ano pa 'yong isipin nila kasi, ang totoong kaibigan maiintindihan 'yong reason mo lalo na kung valid naman. Hindi mo siya kailangan mag-explain na mag-explain pa sa kanya kung talagang totoong kaibigan siya para sa'yo 'no. Maiintindihan niya 'yong nararamdaman mo kung bakit ka magsasabi ng hindi in the first place. So 'yon lang din 'no, kailangan lang din ano mm. Isipin mo 'yong sarili mo. Isipin mo muna 'yong sarili mo bago 'yong iba para hindi ka ma-damage at ayun mabalanse mo pa rin 'yong kapayapaan at respeto mo sa sarili.
Mm. Oo nga. Mm. Mm. Mm. Mm. Totoo naman 'yan. Mm. Mm. Okey. Mm. Mm, nga naman. Mm. Alam mo ang ganda 'nung sinabi mo. Kumbaga 'yan ay, ah, binibigyan mo ng priority 'yung iyong personal space 'di ba? Dahil nga sa kailangan mo talagang mag-set ng boundaries at, ah, kailangan mo na ring hindi makasakit kahit na hinihindian mo sila. At nakakaano 'to ha open talaga ng mind 'tong napag-usapan natin, ha. Ako'y nagpapasalamat sa oras mo at sa mga naikuwento mo. Maraming salamat. Mm.
Mm. Ay, 'yan. Totoo, oo. Mm. Ako'y mm. Ako'y lubos din nagpapasalamat sa lahat ng mga magagandang katanungan na ibinahagi mo at itinanong mo naman 'no. Maraming maraming salamat at paalam.
Paalam din.